Hi. Ich würde so gerne mal darüber sprechen, was mir jetzt so ähm passiert ist mit meiner mit meiner Arbeit, die mir sehr, sehr, sehr großen, äh, Spaß gemacht hat, aber das bedrückt mich unglaublich und
Ja. Mhm.
ja, da bin ich immer froh, wenn ich mal mit jemand sprechen kann, weil da so viel passiert ist.
Ja. Okay, was was ist denn, äh, genau vorgefallen mit deiner Arbeit? Magst du mir das so 'n bisschen genauer erzählen?
Ja, ähm, und ich bin auch noch 'n bisschen in der Schwebe, sage ich jetzt mal so. Und zwar habe ich jetzt 9 Jahre lang, ähm, eine kleine Kantine in 'nem Autohaus, ähm, geführt mit meiner Tochter gemeinsam. Hm, das hat uns riesengroßen Spaß gemacht. Ähm, wir haben da 50
Mhm. Ja.
mindestens 50 Kunden jeden Tag betreut mit Frühstück und Mittagessen. Also es ist uns in Fleisch vor allen Dingen mir in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich da jeden Tag meine Routine hatte, jeden Tag die Freude hatte. Wir haben da 'ne Familie noch aufgebaut und einfach riesengroßen Spaß gemacht. Hm und
Ich finde, das klingt auch sehr schön, weil wahrscheinlich hattet ihr dann ja, ähm, täglich immer wiederkehrende Gäste und dann so dieses Familiäre auch.
Genau, immer wiederkehrende Käss Gäste jeden Tag aufs Neue, die gleichen Menschen. Man hat sich wirklich persönlich auch schon gut kennengelernt innerhalb 9 Jahre, ne?
Mhm.
Ähm, viel erlebt, viel gesehen, viel gelacht, auch geweint, so wie das so ist. Es war sehr schön, es war sehr harmonisch. Ähm, ich habe mich pudelwohl gefühlt. Ähm, jetzt ist die Situation aber gegeben, dass ein neuer Chef ins Autohaus gekommen ist und dem ist das jetzt gar nicht so wichtig, dass da 'ne Kantine ist. Das ist jemand, der braucht tagsüber nichts essen. Es ist ihm tatsächlich wirklich egal.
Ja. Mhm. Ja.
Und mein vorheriger Chef, das war jemand, der mochte gerne Mittagessen, weil er hat hier in der Woche alleine gelebt
Mhm.
ähm, hat am Wochenende die Familie besucht und der war sehr dankbar dafür, dass er Mittags was zu Essen bekommen hat. Der neue Chef hat aber jetzt kein Interesse daran, möchte mich auch nicht fördern mit dieser, ähm, Sache weiterhin.
Ja.
Und möchte auch gerne den Platz nutzen, um das, ähm, Kantinengebäude da oben als Büros zu nutzen.
Ja.
So, und jetzt, ähm, hat er mir ein paar Dinge vorgeschlagen, die ich weiterhin noch, ähm, ausführen könnte, dann eben alleine. Äh, nicht mehr so dieses, äh, Familiäre, dass die dann die Mitarbeiter da sitzen können noch mittags oder Ähnliches. Nein, 'ne ganz normale kleine Sache ohne groß Kochen, einfach nur Brötchen und so weiter anbieten, ne?
Okay, also, ähm, dass du quasi so 'ne Art Theke dort haben kannst, du verkaufst Brötchen, aber es sind keine Tische mehr da?
Genau. Und auch kein Mittagessen mehr, keine <inhales> keine Möglichkeiten mehr, jetzt die, ähm, die Mitarbeiter da so glücklich zu machen, wie sie halt bisher waren.
Okay, mhm. Ja, ja. Ja.
Ähm, und weil ich ja auch selbstständig am Start bin, wird das auch schwierig sein, weil viele von außerhalb auch kamen und Mittag gegessen haben, war das für mich auch noch mal 'n Zusatzeinkommen. Und ja, es wird auf jeden Fall, ähm, finanziell nicht mehr so, ähm, so gut für mich sein in der Zukunft.
Ja. Ja. Ja, ich verstehe, dass das blöd ist. Vor einigen so 'n Brötchen kostet ja auch nicht so viel wie 'n normales Mittagessen. Ähm. <smacks lips> Also ja, mathematisch ist das auf jeden Fall nachvollziehbar. Und, ähm, an welchem Punkt stehst du jetzt? Also akzeptierst du, dass, das irgendwie vorbei ist oder spielst du doch noch mit dem Gedanken, da irgendwas zu machen in die Richtung?
Mhm. Genau. Da ist jetzt mein mein Gedankengang ständig 'n anderer, jeden Tag 'n anderer Gedankengang. Was tue ich jetzt? Bleib ich jetzt da? Und, ähm, versuch ich noch nebenher irgendwas, ähm, dann nachmittags noch zu arbeiten, damit ich das halten kann? Oder weil die Mitarbeiter sagen auch alle, ähm, Tschuldigung, wir wollen euch hier nicht verlieren, ihr gehört zu unserem Alltag, ähm, wir wollen eigentlich, dass ihr hier seid. Das war eigentlich 'ne schöne Zeit.
Ja. Mm. Ja.
Und dann denkt man sich, ja, sollen wir die jetzt wirklich auch komplett dann hängen lassen? Wobei es ist natürlich leider nicht meine Schuld, wenn der neue Chef da jetzt nur an sich denkt und an seinen Umsatz, den er da, ähm, halt haben kann.
Ja.
Es ist auch nicht so einfach für die Mitarbeiter, jetzt da in den Pausen mal eben loszugehen. Da ist jetzt nicht grade in der Nähe was, wo man jetzt was zu Essen besorgen könnte.
Ja.
Ist 'ne sehr einschneidende Geschichte für alle. Und ja, aber ich habe mir halt gedacht, ich sch wahrscheinlich ist es jetzt so, dass ich die ganze Sache loslassen muss, weil auf die Dauer, ähm, ich muss ja auch an mich denken und an meine Familie und die muss ich ja auch durchbringen, ne?
Ja, ja, also, ich kann das total nachvollziehen, was du sagtest. Klingt ja auch vernünftig, weil also, wie gesagt, so 'n paar Brötchen sind ja rechnerisch doch anders als da jetzt, ähm, für mehrere Leute richtig zu kochen mittags. Ähm, wenn du magst, würde ich dir gerne noch so 'n paar praktische, äh, Fragen stellen, weil ich hab so 'n bisschen alternative Lösungen in meinem Kopf gehabt. Ähm, gut, vielleicht hast du das auch schon alles längst bedacht, aber so das 1. und Einfachste, woran ich gedacht habe, ist halt die Frage, ob man theoretisch, weil du hast dann ja jetzt diesen Kochraum nicht mehr dort, aber wäre dieser Chef auch nicht okay damit, wenn du, äh, zum Beispiel gekochtes Essen mitnimmst, irgendwie so 'n Eintopf und das dann wieder einfach nur warm machst oder so auf 'nem Topf, also, ich weiß nicht, da braucht man ja nur einen Gaskocher oder so. Also diese irgendwie da 'ne Lösung zu finden, das ist so komplett abgeschrieben quasi?
Mhm. Aha. Mhm. Mhm. Ähm, nein, das ist 'ne gute Idee. Da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht aus dem Grunde, dass ich dann ja zu Hause kochen müsste.
Ja.
Und das ist 'n bisschen schwierig. Ja, vom Gesundheitsamt aus muss man dann Vorlagen einhalten, Vorgaben einhalten. Äh, wäre natürlich gan 'ne ganz tolle Idee und es wäre auch machbar, dass ich dann abends einfach vorkoche.
Okay.
Ähm, aber da ist das Gesundheitsamt, glaube ich, nicht so einverstanden.
Okay, ne, ist, gu ähm, dann können wir ja weiter überlegen. Ähm, was ich mich dann auch noch gefragt habe, weil es scheint ja wirklich was gewesen zu sein, was du mit Herzblut gemacht hast, ähm, ob man entweder dort in der Nähe oder an 'nem ganz anderen Standort noch mal irgendwie so 'n Geschäftsmodell machen könnte.
Mhm. Ja. Das ist auch auch 'ne gute Idee. Also wirklich, da hast du ja wirklich schnell und gute Ideen auf Lager. Das fänd ich ganz toll. In der Nähe, äh, ist tatsächlich ähm, w würde könnt ich schauen, fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Äh, es ist halt aber wirklich so, in der Nähe ist wirklich nicht viel. Und, ähm, wenn die 1/2 Stunde Mittagspause haben, da sich ins Auto zu setzen und irgendwo hinfahren, da geht zu viel Zeit drauf. Das ist einfach das ist einfach nicht, äh, umsetzbar.
Ja. Ja. Natürlich. Also, ich glaube, wenn man so was macht, also, betrieblich ist hier der Standort total wichtig, also, ähm, dass man entweder irgendwo ist, wo diese wo mehrere Mitarbeiter quasi direkt hinkommen können oder man sucht sich eben so 'n ganz anderen, ähm, Standort, zum Beispiel in 'nem anderen Betrieb oder so.
Ja. Ja, das ist natürlich, ähm, richtig. Das sollte man dann auch tun ähm, wenn man, ähm, diese Arbeit auch gerne verrichtet. Und es macht mir 'n Riesenspaß zu kochen. Es macht mir 'n Riesenspaß, Menschen, äh, glücklich zu sehen, wenn sie da Happy sind mit dem, was sie essen jeden Tag. Das ist also so 'ne, ähm, 'ne also, 'ne ganz tolle Sache. Ähm, ja, ähm, jetzt das Problem, was ich habe, ist halt wirklich da diesen Standort loszulassen.
Ja. Ja. Ja.
Das ist so in mir ir ir in in in in Fleisch und Blut übergegangen. Jeder einzelne davon liegt mir quasi fast am Herzen. Es ist ja quasi, als wenn ich meine Familie verlasse, fast schon so 9 Jahre so intensiv, ne?
Ja. Ja, das klingt schlimm, ja.
Ja, und dann muss ich tatsächlich dann, hm, neu planen. Und da gibst du mir jetzt auch grade so diesen Anstoß, dass ich das, ähm, auch noch mal schaffen werde, ähm, in 'nem anderen Betrieb halt wahrscheinlich dann, ne?
Ja. Ja, also, ich finde, es ist völlig legitim, seinen Job zu wechseln und mal was anderes zu machen, aber ich erlebe selten Menschen, die so liebevoll über ihre Arbeit sprechen und, ähm, ja, deswegen denke ich, dass, das ja schön wäre, wenn sich irgendwie so 'ne Möglichkeit ergibt und also, ich versteh natürlich auch, dass das mit diesen Menschen unglaublich blöd ist, <inhales> aber da könnte man ja vielleicht so was suchen, also, jetzt halt nicht mehr auf der dieser regelmäßigen geschäftlichen Basis, aber irgendwie auf so 'ner Freundlichkeitsbasis, also, dass man vielleicht mit dem Betrieb abmacht zum Beispiel, dass man da, ähm, Weihnachten also, für Weihnachten einmal was vorbereitet oder so. Ähm, oder falls du irgendwann das Glück hast, dass du 'n neuen Betrieb findest, dass du den Leuten auch Bescheid sagst, dass die kommen können, also, dass man irgendwie signalisiert so: „Ihr seid mir wirklich ans Herz, äh, gewachsen und auch wenn wir uns jetzt nicht mehr jeden Tag sehen, würde ich mich halt total freuen, wenn's zumindest einmal im Jahr oder alle paar Monate so diese Möglichkeit gibt.“
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das ist so lieb von dir. Das ist wirklich, ähm, sehr lieb, dass du das sagst und, ähm, dass man das auch nicht vergisst, dass man es auch wirklich anspricht, äh, den Mitarbeitern auch zu sagen, ähm: „Hey, äh, das ist jetzt nicht das Ende und wir schauen, ähm, was passiert und wir werden euch auch aufm Laufenden halten.“ Und tatsächlich, dass sich vielleicht noch mal was ergibt, was auch dann für uns positiv dann auch sein wird, denke ich, ne?
Ja, also, ich glaube, es wird halt definitiv so 'n bisschen Zeit brauchen, also, bis man das diese Veränderung quasi, äh, annehmen kann und loslassen kann. Aber, ähm, ja, ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass, ähm, sich irgendwann dann wieder so 'ne schöne Tür für dich öffnet.
<sighs> Oh, das ist so lieb von dir. Und ja, ähm, so wie du sagst, eine Tür schließt sich, die nächste Tür öffnet sich. Das wird dann auch der Fall sein. So war's immer in meinem Leben und so wird es auch immer sein. Und dann genau, dann denke ich an dich bei der nächsten Tür, die sich öffnet, dass du mir da alles gute in diese <chuckles> Richtung gewünscht hast. Ich dank dir vielmals.
Ja, gerne. Alles Gute dir.
Danke dir auch.